آه. ساعتها اخترت الcall center وكنت عارف إن أنا هارجع المجال الأساسي في يوم من الأيام، بس كان بالنسبة لي أنا أنا ده مجال عايز أدوس فيه، عايز أشوف الوضع، عايز أجرّب إيه اللي هيحصل؟ أشوف شغ اللغة هتطوّر والَّا لأ؟
وعجبك المجال على كده؟ لإن ب كُلّنا بنسمع عن مجال الcall center ومشاكله وصداع الودان، وإن هو بترجع في آخر اليوم تعبان جدًا من كُتر المكالمات اللي أنت سمعتها، وحاجة زي كده.
إمم. ما كانش إمم. ما كانش كل الحاجات دي آآ شاغلاني، اللي عجبني بصراحة الwork environment مع اصحابي. الناس اللي اتعّرفت عليها هناك هي اللي أ غيّرت تفكيري هي اللي س هي اللي يعني عارف أنت اللي ما شُفتش يعني ما اتعاملتش مع ناس زيّهم في مجالات تانية، حسّيت إن أنا مبسوط معاهم ومرتاح معاهم جدًا. فالراحة اللي شُفتها من بيئة العمل اللي أنا كنت فيها، آآ دي كانت بسطتني. بس في الآخر يعني عارف أنت اللي هو حسّيت إن الموضوع ما فرقش معايا لغويًا، هي الموضوع طلع اسطمبة و وخلاص، طب ما أنا دلوقتي ماشي، أنا غيّرت كاريري ورُحت اشتغلت في الشغلانة دي و وبعدين طيب لقيت إن ما فيش خلاص يعني بدأ شغفي بال بالشُغلانة نفسها قَل، ما فيش شغف. آه. طب وبعدين فاللي هو ما فيش شغف. لحُسن الحظ إن وقتها جالي شغل تاني برضه في مجالي بعدها على طول، فرُحت وافقت بيه. يعني بس كان مجالي بس كان أكاديمي أكتر. وقتها آه.
آه. آه. ممتاز، ممتاز. إمم. إمم. يقِل شوية. أيوه، أيوه. أ تمام. بس كنت خ كنت أخدت بقى الخبرة اللي أنت عايزها من الcall center زي ما أنا فهمت كده من كلامك؟
آه. اللي هو مش أخدت الخبرة اكتشفت إن ما فيش الخبرة اللي كانت في دماغي يعني. ما كانش الموضوع إن أنا طلع الكلام اسطمبات جاهزة أنا باقولها ما يعني الموضوع مش بيتحسّن آه. شِبه script دي .آه. آه.
آه، آه، آه، آه. ما هو script -script بس برضه أكيد، أكيد الscript المُكرّر ده أيوه أنا فاهم إن أكيد الscript شِبه المُكرّر ده، علّمك حاجة. ما ما أكيد مش مش خرجت منّه زي كإنّك ما دخلت.

بُص، أنا ب باشوف دي يعني هو الموضوع بصراحة يعني عشان أكون صريح معاك، محتاج تعادُل. يعني أنا برضه بيبقى في في حُسباني إن أنا أ لازم يكون معايا الحاجة اللي تعيّشني حياة كريمة على الأقل، يعني ماشي ممكن تكون الفلوس أقَل من المجال الأساسي بتاعي شوية، بس مش معناها إن أنا ما أعيشش حياة كريمة، إن أنا ما أبقاش لاقي أساسيات حياتي. فطالما أنا لاقي أساسيات حياتي، يبقى لأ، خلاص يبقى خلّيني في الحاجة اللي باحبها. لكن الموضوع لو تحوّل إن هو م ما فيش دَخْل أصلًا من الحتّة دي و وإنه الموضوع خلاص متوقّف، فأنا باشوف بصراحة يعني و و وجهة نظري بالرغم من الشغف وكل حاجة وأنا باحب ده، إلّا إنه الأ ال ال لو دخلت المادة في الحتّة دي، بالنسبة لي أنا باشوف إنه هو لأ، لازم تكون أ لو مش هتعيّشني الحياة اللي تخلّيني أجيب الأساسيات الحياتية، يبقى في الحالة دي مضطر يعني إن أنا أ أستغنى عن شغفي شوية وأركّز في مَسار عملي وبعدين أبقى أشوف الشغف لمّا أقدر أعمل إيه، أعمل منّه حاجة تعيّشني حاجة كويسة.
إمم. إمم. ممتاز. إمم، إمم. إمم، إمم. إمم. كلام سليم جدًا. على فكرة اللي أنت قُلته ده، أنت حتّى لو بتحب شغفك، لكن أنت مش جاهز ليه بقدر كافي إنه يأهّلك إنّك تعيش حياة كويسة، أ على أقل حاجة تقفله مؤقتًا، لحد ما تكون جاهز له أو على الأقل تكون مجهّز خطة خطة تأهيل في المجال ده وفي نفس الوقت أنت شايل نفسك ماديًا خلال الفترة دي. أنا ده اللي فهمته من كلامك. إمم.
آه. امم. بالضبط ده حقيقي. آه، ده حقيقي. أيوه فعلًا.
طيب، دلوقتي لو حد حابب يجرّب مَسار جديد، وعايز أقول لك في ناس كتير جدًا بيفكّروا في كده، يعني مثلًا في أ في دكتور بيسيب المجال خالص ويروح الجركف ج graphic design، في مهندس أساسًا يسيب هندسة خالص ويروح يشتغل في حاجة تانية خالص ليها علاقة مثلًا ب ب بأي مجال تاني مختلف آآ مش مش ب مش بنفس مجاله هو.
إمم. بالضب آه. هم يه ده هنروح بعيد ليه؟ ما أنا عندك أهو. <chuckles>
أنت بس ما شاء الله عليك أنت مشيت في الطريقين، مشيت في طريق هندسة أو المجال بتاعك وفي نفس الوقت مشيت في طريق تاني برضه هو عاجبك والاتنين ناجح فيهم، فدي حاجة كويسة على فكرة.
آه. أي بالضبط. إمم. م أيوه، الحمد لله، يعني الواحد بقى بيحاول يجتهد، آه.
لو حد بقى لو لو حد عايز يعمل زيّك بس خايف يفشل، آآ، إيه الخطوات العملية اللي هو يقدر يعملها قبل ما يرمي نفسه كده زي ما بيقولوا ويجازِف؟
إمم.